А, слушай, у меня тут такая ситуация, что я недавно, э, поменял место жительства, и как бы я искал каких-то знакомых, с которыми можно было бы что-то делать, потому что мне не хватало какого-то человеческого, а, общения. Вот, и я нашёл такой, эм, ну, как клуб, я не знаю, как это назвать, э, людей, которые ходят и играют просто в какие-то настольные игры, скажем, там, в, э, как это называется по-русски, ну, когда когда, эм, ну, такой т такой, в общем, клуб, кафе, где люди собираются, играют в настольные игры. Вот, и, в общем, э, я т часто хожу, ну, примерно, там, раз в 2 недели, и встречаюсь с многими людьми, которые, н мне очень приятны, и я бы хотел с ними как-то поближе познакомиться, дружить, но как-то, к сожалению, у меня не не получается. Мы все просто встречаемся, ну, как-то получаем удовольствие от самой вот этой игры, а потом, ну, все просто расходимся, и как-то, ну, не получается у нас вне вот этой атмосферы как-то как-то встречаться. Вот, я не знаю, ты могла мне что-нибудь посоветовать?
Ну да. Да, конечно, я с тобой с радостью обсужу этот вопрос и надеюсь, что мы найдем какие-то решения. Вот, и вообще хотела сказать, что понимаю, как тебе может быть сложно, да, потому что недавно только переехал, и как-то хочется, конечно, побыстрее найти друзей, да, расширить круг общения. Ну, вот понимаю тебя. И здорово, что ты вообще открыт, на самом деле, потому что некоторые люди хотят завести какие-то новые связи, да, но они там сидят дома, никуда не выходят и ждут, что там что-то случится, да, и при этом боятся там общаться онлайн тоже.
Н-да.
А, слушай, э, хотела тебя спросить, а скажи, вот с этой группой знакомых твоих, да, вы общаетесь вот только оффлайн или вы как-то онлайн ещё договариваетесь, может, у вас есть какая-то группа там в мессенджерах, да, где вы договариваетесь о встрече?
Да, у нас есть группа в мессенджерах, мы в основном общаемся вот только на тему каких-то, э, будущих встреч. Иногда мы что-то кидаем, какие-то мемы друг другу, но тоже в контексте вот этих вот, э, настольных игр. И, ну, кроме этого, н н особо больше не общаемся.
Да, поняла. Ну, знаешь, на самом деле, да, здорово, что ты хочешь с кем-то из них, да, подружиться. И нормальный тоже, что ты не не подружился до сих пор с кем-то из них, потому что, конечно, если бы они все там стали твоими лучшими друзьями, да, это было бы даже странно, да. Обычно у человека всё-таки несколько каких-то близких друзей, да, а остальные все- знакомые. Вот, кстати, хотела спросить тебя, вот как ты считаешь, сколько тебе вообще людей нужно близких, да, вот именно друзей для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну, то есть, например, вот до этого, до того, как ты переехал, вот сколько у тебя было, а, товарищей, с которыми там регулярно и близко общался?
Ой, да, по-хорошему мне хватает одного друга хорошего.
Вот супер, здорово. А тогда сразу тебя спрошу, вот, скажи, есть, вот, в этой, а, группе, да, с которой вы ходите играть, кто-то, вот, кто тебе больше всех нравится и вот с кем бы ты реально хотел подружиться? Или ты пока присматриваешься и, в целом, вообще смотришь на них, и хо ещё пока не понял, кто тебе из них, там, нравится, да. И вот хотел бы, может быть, получше узнать там всех, да, или многих из них, чтоб потом уже понять, с кем, как г бы, ты хотел бы стать другом.
Ну, вообще, у меня такое ощущение, что они все там, м, ой, очень приятные ребята. Но, наверное, с с 1 из них я бы, наверное, больше всего хотел как-то получше познакомиться, да.
Здорово. Да, c классно. Ну да, мне кажется, знаешь, иногда видишь просто человека и чувствуешь, да, что вот вы с ним сойдётесь, да, наверно. И, там, что он тебе близок по духу, там, и так далее. Вот, ну, знаешь, может быть, эти люди, они ходят туда, да, играют тоже, и, м, ну, они даже не знают, да, что ты, может быть, заинтересован в том, чтобы как-то ещё общаться, а, вне вот этих встреч. И знаешь, ну, тут 1 из вариантов, да, может быть, вообще их всех по позвать просто на какое-то другое мероприятие, да, может быть, где будет больше там личного общения, да, ну, я не знаю, например, там, за город на шашлыки, да, или, может быть, не знаю, п пойти, например, в бар, да, вместе как-нибудь, там, на какой-нибудь праздник. Вот, мне кажется, что, может быть, при таком, знаешь, неформальном общении, да, где вы будете, ну, м, более лично общаться, да, там что-то вместе есть, пить, там, больше разговаривать. Может быть, как раз таки вот все смогут как-то, а, раскрыться лучше, да и ты тоже поймёшь, вот кто тебе из них больше нравится. Вот как тебе такая мысль?
Мгм. Ага. Да. Ну, кстати, мысль очень хорошая, мне кажется, самым лучшим подходящим моментом для такого было бы как раз вот после того, как мы, там, поиграли, например, просто всем предложить переместиться куда-то, ну, в какой-нибудь бар и там продолжить. А, просто просто, наверное, сложно будет просто всех собрать, а, когда ну, когда нет какой-то игры, потому что у всех всегда какие-то другие дела, а поскольку вот эта <clears throat> вот эта вот игра у нас, она постоянная, и все всегда как-то уже имеют, а, ну, грубо говоря, как-то у себя в календаре, и они на неё рассчитывают, потому как-то, а, к как-то всегда, наверное, проще просто продолжить вот эту встречу, чем найти время для новой, потому, да, я думаю, я я попробую такое предложить. Спасибо за совет.
Да. Да, супер. Да, слушай, ну, классно, да, что ты понимаешь тоже, что все люди как раз будут в сборе, там, во время этой игры, да, что лучше не отдельно это как-то организовывать. На и да, знаешь, ну, не бойся проявить инициативу, потому что, знаешь, может б может быть, я думаю, и вполне, эти люди, они будут очень рады. Они же уже как бы рады и играть вместе вот в такой компании, да, а, потому что, ну, тоже с неприятными людьми, ну, не идут играть, да, и время проводить. Вот я думаю, что, да, они даже обрадуются, да. И, вот, просто вместо того, чтобы ждать, да, от кого-то другого инициативу, э, тут, я думаю, и они тоже оценят, да, что, вообще, ты проявил такую инициативу, что ты, да, как-то, ну, проявляешься. Я думаю, это классно будет. Вот, и, знаешь, но если тебе кто-то конкретный, да, из них, там, интересен, то тут тоже, м, можно, знаешь, позвать, ну, не то чтобы на кофе, да, но, не знаю, может быть, предложить какое-то другое времяпровождение, может быть, какой-то, там, другой тип игры, да, там, написать, а, в личные сообщения, сказать, там, ой, слушай, а тут ещё вот такое есть, там, может быть, тебе интересно, давай сходим. Да, и вот, знаешь, вот с такой, м, ну, как бы это будет ненавязчивое такое предложение, да, без того обязательств, да, и у вас будет возможность тоже пообщаться вдвоём больше, да, чтобы, а, понять больше друг о друге. И вот я думаю, что вот из такой встречи, вот, как б может тоже возродиться какая-то дружба. Вот что скажешь?
Ну да. Ну да, наверное. Ну, <clears throat> на самом деле, мне немножко сложно сейчас представить, что такое я бы мог предложить. Ну, чтобы как-то встретиться в реальной жизни, но при этом как будто очень близко тому, чем мы уже занимаемся, э, было бы, наверное, написать и спросить, играет ли он в какие-то видеоигры. И, например, просто предложить поиграть во что-то, ну, уже, ну, вот так вот, да, например. Я не знаю, может быть, он у него, может быть, у него там дома какой-нибудь есть, э, "Плейстейшн", куда бы он меня пригласил, и мы бы просто вместе с ним, ну, по посидели так и пообщались. Может быть, да, действительно, мне вот так вот спросить или, и, пригласить к себе поиграть во что-нибудь. Да, мне кажется, это хорошая идея.
Вот, да, супер. Да. Вот слушай, а ещё, м, вот ты стал говорить про игры, да, и, может быть, онлайн тоже вы можете поиграть, если, кстати, вы уже не играете онлайн в эту игру, н н когда встречаетесь. Ну, я имею в виду, что, да, там, там, же можно как-то играть онлайн и общаться одновременно.
Да-да, я понимаю. Я я, и это и д э, я об этом и думал, когда говорил про видеоигры, что н наверняка он тоже во что-то играет, се во что мы, м могли бы просто вместе поиграть и и таким образом тоже познакомиться поближе.
Да. А, супер. Классно. Да, здорово. Вот, ну и смотри, да, ну, мне кажется, да, з знаешь, если даже вы куда-то выйдете, да, вот всей компанией, то потом всё равно, чтобы дать человеку понять, что вот именно он тебе интересен, да, ну, чтобы это было ненавязчиво, да, вот нужно будет придумать, как бы, какой-то вариант. А, в ну не знаю, там, выпить кофе, да, ну, или, правда, какой-то инти общий интерес. Но знаешь, чё б, я б представила себе, что это может быть, например, виртуальная реальность. Знаешь, когда бывают такие места, где можно прийти и попробовать виртуальную реальность, вот, ну, и поиграть, кстати, в виртуальную реальность. Вот, я не знаю, есть ли это в твоём городе, да, но вот это такая, мне кажется, тоже классная идея для встречи. Ну вот, как думаешь? Ну, ни и вообще, есть ли, э, тут такое у вас в городе?
Ав н вообще, да, в городе есть. Я слышал о таком, но ни разу сам не ходил ещё. Вообще идея хорошая. Я думаю я думал, стоит сходить, посмотреть, да, просто из интереса. И, и даже если, <chuckles> даже если этот человек не согласится, ну, прег предложить всем остальным, потому что, ну, я не знаю, мне просто самому интересно сходить, посмотреть, да. Хорош хорошая идея, спасибо.
Да, м, тоже. Ну да, я подумала, что это тоже связано с играми, там же можно как-то и вместе играть, да. Ну, разные бывают студии, где проводят, а, вот эту, ну, виртуальную реальность. Да, я думаю, что это могло быть интересным. Вот, ну, а вообще, да, чтобы, знаешь, человек понял, может, что ты как-то заинтересован вообще в этом, более близком общении, да, там, и в дружбе, а, стараться понять, да, какие у него интересы, там, искренне слушать, да, в о, там, искренне отвечать, понятное дело. Ну вот, ну, я думаю, тя не надо этому учить, потому что у тя, конечно же, есть уже друзья, и ты знаешь, как там з заводить отношения и дружбу. Да, может быть, даже сказать, что, там: да, вот я недавно переехал. Да, чтобы, там, он понял, что у тебя, там, возможно, сейчас маленький круг общения, да, и что ты открыт, э, для новых знакомств. Потому что иногда люди могут думать, что они не интересны, да, другому человеку, может, ты просто, там, позвал на кофе, да. Ну вот поэтому иногда можно, прям, откровенно сказать, да, и, может, там, позвать куда-то ещё, например, в будущем. Ну, и тогда, я думаю, человек уже поймёт, что, как бы, ты открыт для общения. Вот, как ты думаешь, может это сработать?
Ну, кстати, да, я как-то всегда, ну, сте стеснялся, наверно, говорить так в открытую и, ну, особо особо не распространялся, как-то особо не не акцентировал на этом внимание. Мне кажется, что да, это стоит сказать. Может быть, действительно люди будут более открыты тоже к тому, чтобы куда-нибудь, может, меня пригласить. Потому что, ну, мне ну, то есть я я пред предполагаю, что если ты кому-то говоришь, что, ну, вот ты сюда только что приехал, то, э, люди это воспринимают как то, что у тебя много свободного времени, да, которое не заполнено ещё какими-то делами, обязательствами в новом месте. Мне кажется, это это очень хорошая идея, и я точно так же ей воспользуюсь. Спасибо большое.
Да. Да, знаешь, на самом деле иногда даже вот какие-то блогеры, у кого много подписчиков, они там приезжают в новый город, и все думают, что у них там куча знакомых, куча связей, каких-то там друзей, да, и дел. Ну вот. А потом, не знаю там, через там месяц жизни в этом городе, какой ну, этот блогер может открыто сказать там, что: "Вообще-то мне тут одиноко, у меня нету друзей", и так далее. Поэтому, знаешь, ну, вот это всех касается, все с этим сталкиваются, поэтому да, ты ничего не бойся, не смущайся, а, не м, <grunts> не теряйся, да, и 1 проявляй инициативу. Я уверена, что у тя всё получится и скоро у тя появятся классные друзья.
Да, я обязательно буду проявлять инициативу. Спасибо спасибо тебе большое, и за что выслушала, и помогла советом.